Ah ouais, qui brûle un peu les étapes, ouais.
Oui, ou qui parle de su de sujets super personnels alors qu'en vrai, bah, tu parlerais pas des sujets comme ça avec, heu, quelqu'un.
Bah tu as au c'est normal, hein. Ouais, c'est normal. Ouais, non, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais ça c'est l'effet réseaux sociaux justement, ou tu c’est une sorte de décomplexion sur, heu, sur les sujets que tu abordes, heu, tu te dis que c'est pas très grave si la personne elle le sait parce que mais techniquement ça reste, heu, ça reste quand même des informations personnelles quoi.
Ouais, tu sais pas à qui tu parles, ça se trouve c'est le Brad Pitt, heu, de <chuckles> de qui est en q qui est en Côte d'Ivoire ou au Cameroun. <chuckles>
<laughs> C'est ça, voilà, exactement. C'est ça ouais, l non, mais exactement, c'est ça, hein. Mais ça pour le coup, ça c'est des gens qui sont qui sont extrêmement fermés ou seuls et qui, heu, qui recherchent de l'affection, tu vois? Donc, pour le coup, heu
Ouais, moi ça ce Ouais. Ouais, non, mais je peux comprendre, mais, heu et après ce que je trouve toxique c'est qu'en fait, heu, les gens, ils ont pas le même rapport à la vie privée, à la disponibilité. Par exemple, si tu es en ligne mais que tu es pas disponible, il y en a qui ne comprennent pas.
C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Puis tu as aussi une manière de enfin, comment ça s'appelle? Hem, c c'est beaucoup aussi, heu, bah, vu que techniquement, c'est c'est les réseaux sociaux quoi, heu, tu, hem
Ils veulent que Ouais.
une d'espèce de de de, mmh heu, d'élan de de sur pas de surconsommation, mais tu sais, de d'avoir les informations très, très vite, de de brûler beaucoup d'étapes de la relation, en disant: «Et heu heu, on a des petits points communs, viens on se rencontre!» alors que put effectivement enfin tu vois, genre, heu, tu peux très bien avoir que le point commun, genre, heu ouais c'est ça genre «Tu aimes le voyage, heu et heu, je sais pas tu es plus team chien, team chat, bah viens on se rencontre». Ça marche pas comme ça, enfin, genre, c'est c su c'est même p s super bizarre en fait parce que tu as une espèce de enfin, c'est le meilleur moyen de cramer les étapes et en fait tu tu brûles juste et tu vas juste être déçu, en fait, parce que tu te vas dire: «Ah ouais, mais, en fait, heu», te tu t'es enflammé pour rien en fait un petit peu. Tu vois?
Oui, c'est c'est vrai. Ouais. <chuckles> Là tu peux trouver des points communs avec tout le monde, heu, c'est le problème. Ouais. Ouais. Ouais. Oui. Ouais, mais c'est ça hein, heu, bah, moi c'est c'est exactement plusieurs fois ça m'est arrivé hein. <chuckles> Bi bizarrement tu dis que, tu aimes un truc et ils te répondent, heu, juste après «Bah moi aussi» et tout et toi tu tu y crois et finalement, ben non. <laughs>
<chuckles> Ah, c'est terrible, hein.